Il se passe beaucoup de choses quand on voyage et 1 question peut-être intéressante, c'est sur le la nourriture. Alors, quel plat découvert en voyage raconte une histoire selon toi?
Mmh mh. Alors, j'en ai bien un. C'est un dessert, en plus. C'est, hem, ce qu'ils appelaient donc c'était en Lituanie. C'est ce qu'ils appellent, eux, un genre de gâteau arbre si on devait faire la traduction.
D'accord. Oui. D'accord, alors <chuckles> c'est c'est tout un programme. <chuckles>
Oui. Alors, du coup, ouais, c'est ouais, heu, du coup, en fait, heu, donc la Lituanie et la France, elles ont comment dire? Un un passé commun. Elles ont échangé beaucoup de, voilà, de culture ensemble et cetera, par exemple donc moi, j'étais là-bas dans le cadre d'une formation, donc pour me former donc dans la menuiserie et la charpente et hem et du coup, la charpente traditionnelle lituanienne, c'est la charpente française. C'est une des choses qu'on leur a apporté, et cetera. Donc, c'est pour ça que voilà, les les pays sont un peu conjoints. Et du coup, à un moment, ils ont voulu f nous faire découvrir ce fameux gâteau justement.
Peux-tu me dire? Oui? <laughs> D'accord. Oui. Ah formidable! Ouais. Mmh. D'accord, intéressant. D'accord. Ce que ça dans peux-tu me rappeler le nom déjà?
C'est un genre de gâteau arbre.
Gâteau arbre, ouais, <chuckles> effectivement ouais.
C'est ça. Et du coup, heu, ouais, c'est, heu, alors c'est très simple. Ils utilisent, heu, un genre de pâte à crêpes et ils viennent comment dire mettre ça sur une broche et qu'ils font tourner et puis ils font des couches, des couches et des couches et au fur et à mesure, en fait, heu, ça crée comme des branches parce que la la pâte à crêpe elle coule et du coup, elle se elle vient, comment dire, heu, cuire pendant qu'elle coule et du coup, ça crée un voilà, un genre de on pourrait ressembler presque à une stalactite ou ce genre de chose. Donc c'est voilà, ça doit faire à peu près 70 cm de haut, ce qu'on avait mangé et c'est plein de petites, heu, voilà, de petits appendices un petit peu partout qui vont dans tous les côtés.
Oui. Oui. D'accord. Ouais. D'accord. Ah quand même, hein. Et alors on amène ça sur la table, je suppose?
Oui.
Et alors, ensuite, vous faites comment? Parce que comment ça se decoupe un bas un gâteau arbre? <laughs>
<laughs> Alors soit on coupe des tranches, voilà et donc du coup, heu, comme c'est un un gros un gros cylindre, on va dire avec des un peu des piques un peu de tous les côtés, soit chacun vient et puis casse des piques et puis les mange, heu, directement.
D'accord. D'accord, parce qu'en fait, il est présenté dans une assiette allongée. On ne on ne voit pas le pic de du milieu.
Alors, il y a pas de pic au milieu justement, faut imaginer, hem, ah il est vide au milieu, il y a un trou rond, ou un t un cylindrique, parce que justement, il y a la broche au milieu normalement. Du coup, il est posé, heu, verticalement, comme un arbre, en fait.
Ah oui, d'accord. Ah oui! Et et et et v et vous le le le découpez de cette façon, quoi. A parti oui, d'accord. Ce
C'est ça et après on peut le on peut le couper en tronçons.
D'accord. Oui ça ça ressemblerait, heu, c'est drôle enfin, heu, ça n'a rien à voir mais heu, ça ça peut me faire penser à, heu, dans les pays de, hem, de, mmh, de hem
Les pays nordiques ou heu
Oui, c'est ça de la Croatie ou heu, autre, heu, tu sais le le le cochon qui est embroché, qui qui tourne et il est servi comme ça, quoi.
Ah mais c'est Ouais, c'est complètement ça, c'est, hem, un mélange parce que c'est c'est très festif. C'est des p c'est un plat qui est généralement servi, heu, voilà dans, heu, quand il y a un enterrement, quand il y a, heu, un mariage, quand il y a des grandes occasions.
Ouais. Ouais. D'accord. Oui et et la Lettonie, ça ça pas être ça doit pas être très loin des pays baltes, en fait, c'est ça, je crois?
Ah mais c'est Lettonie, c'est les pays baltes, ouais, c'est, heu, il me semble que c'est celui qui est au milieu, ouais.
Ah ben, justement, oui, donc ils aiment bien les broches. <laughs> Alors, elle est renlevée et après t c'est décou faut bien l'enlever pour découper des tranches?
Oui. <laughs> Oui, oui, il faut l'enlever avant, ouais, du coup, c'est c'est servi souvent sur des belles assiettes mis au milieu de la table alors, nous, on l'a on a eu on a coupé des tranches, c'était plus pratique parce qu'on était chacun sur des tables différentes comme ça, on pouvait donner des tronçons un peu sur chaque table mais ensuite vraiment, on on vient avec la main, heu, casser tous ces petits, heu, ces petites branches qui se sont créées, heu, avec la gravité, tout simplement quand elles tournaient avec la la pâte à crêpe qui venait, heu, bah, couler et puis venir se se cuire en même temps dessus et donc du coup, chacun vient piocher dedans en papotant et cetera, c'est très convivial.
D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Et alors pour, heu, ah ce ce gâteau, heu, i il raconte s heu, justement une histoire selon toi, heu, ce s déjà, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure et peut-être t une histoire pour toi aussi, je ne sais pas.
Oui, alors, heu, niveau historique, heu, avant d'aborder un peu plus le côté personnel, c'est que, hem, justement on leur a apporté, heu, la on leur a apporté ce que nous, on fait très bien en France, c'est-à-dire, heu, les crêpes. Donc nous quand quand on l'a mangé, ils étaient tous en mode: «Vous allez voir, vous allez adorer, c'est trop trop bon, c'est génial, et cetera». On les mange en fait, c'est de la pâte à crêpes. Donc en fait, ça a un goût de crêpe et du coup, on était: «Ben c'est de la crêpe, quoi». Et ils étaient un peu déçus qu'on connaisse le goût et cetera et c'est ensuite, heu, on nous a on leur a expliqué et cetera. Heu, il y avait d'autres voilà, il y avait des encadrants qui étaient là et qui ont qui l'ont qui leur ont expliqué aussi à eux et puis à nous, hein, l'histoire de ce de bah de de ce plat qui est un peu un mélange de leur façon de cuisiner à eux et puis de, voilà, d'ingrédients que, heu, nos aïeux nous ont été là-bas quand, heu, quand il y avait des partages de connaissances, quoi.
Oui. Bien sûr, je t'en prie! <laughs> Oui. Ah! D'accord. <laughs> Je comprends D'accord. Mmh. Oui! D'accord, oui donc en fait, heu, il y aurait quand même un un aspect historique sur, heu, la pâte à crêpes et leur façon à eux de de d'embrocher les de les les la la pâte à crêpes d'une certaine manière, quoi et d'accord, ouais et il y avait du sucre, heu, ou alors, heu, après on on on on l'assaisonne à sa façon, on met un peu de sucre dessus ou un peu de confiture ou et cetera?
Ouais, c'est ça, complètement. Oui c'est ça, ben en fait quand on arrache une pointe, ensuite on peut la manger nature, heu, c'est déjà sucré de base. Ou voilà, on peut le mettre dans du miel, heu, dans des pâtes à tartiner, dans un petit peu ce qu'on veut, oui.
Mmh. Ah ouais! Ça ça ça doit être assez bon et oui donc très intéressant, c'est c'est c'est cette histoire de de de de culture, heu, qui se communique d'un pays à l'autre, heu, par la la cuisine, effectivement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui sont venus là-bas pour, heu, pour le bois ou des Lituaniens qui sont venus en France pour, heu, pour autre chose? Je ne sais pas. Comment cette cette communication s'est établie?
Na Alors heu, je sais plus exactement, mais il me semble qu'il y a eu un échange justement de compétences à un moment, hem, mais je sais plus exactement le pourquoi du comment. Comment ça s'était, ça s'était ça s'était c'était ça s'était goupillé. Ça devait être soit en tant tant de guerre ou ce genre de chose, et hem et voilà. C'est une des reliques qui fait que le la Lituanie et la France sont 2 pays qui sont, heu, intimement liés à un moment dans l'histoire, et donc du coup heu, c'est voilà, par un dessert quoi, entre eux. Entre autres.
D'accord. Très intéressant, ouais. Et Ah ouais! Et tu étais resté longtemps, dans dans en Lituanie?
Ouais, justement, heu, bah j'allais aborder le le côté un peu plus personnel. Je suis resté 3 semaines là-bas, parce qu'à l'époque j'étais en formation, pour devenir bah, menuisier et heu, charpentier, et donc du coup hem, notre centre de formation, Les Apprentis d'Auteuil, heu, nous avait permis de pouvoir aller là-bas, et heu donc hem parce qu'on on était allé aider une association lituanienne, qui eux, heu, récupèrent des enfants orphelins dans la rue, et les mettent dans des familles d'accueil. Pour ensuite, une fois qu'elles ont atteint l'âge nécessaire, les former pour qu'elles aient un métier, une vie, et cetera, et donc nous on était venus pour, heu, aider justement à rebâtir des maisons en bois, heu, traditionnelles là-bas. Pour pouvoir heu ah heu, comment dire? Heu, que des familles d'accueil puissent se me se se habiter là-bas, quoi.
Oui, bien sûr! Mmh? D'accord. D'accord. D'accord. Ouais. D'accord! D'accord, oui donc, heu, i i il y a des maisons en en bois, ce qui n'est pas forcément une tradition française, mais ça c'est intéressant oui et mais
Ah oui, là-bas, c'est, heu, l la maison traditionnelle est entièrement en bois et heu, ça se perd un petit peu maintenant forcément, mais mais oui, à l'époque, c'était c'était ben c'est là-bas, c'est des grandes forêts à perte de vue, heu, ce qu'on voit un petit peu moins en France, ouais.
Ouais, beaucoup de bois. Ah oui! Je vois, ouais. Oui, oui, bien sûr, heu, ça me rappelle un peu oui, je sais ben je me permets, hein, de c'est les et que, mmh la Slovénie, il y a il y a il y a aussi des des d'immenses forêts, je suis passée en Slovénie. Ça doit pas être trop loin, tout ça, ouais. D'accord, ouais et oui, beaucoup de bois, beaucoup de charpentiers, beaucoup de bûcherons aussi hein, des bûcherons, ouais, ouais.
Ah vas-y vas-y. Moui. C'est pas très loin, ouais. Oui, ça c'est clair, bah oui ç ça va avec
Ouais! Evidemment et mmh, <smacks lips> donc vous êtes tu es resté donc heu, 1 mois pour, heu, pour faire tout ça, je crois hein?
<chuckles> C'est ça 3 semaines ouais. Heu, juste histoire de retaper une maison entière et heu, donc c'était une une belle aventure humaine. On a découvert plein de choses, plein de gens, heu, nouvelle, heu, nouvelle culture. Eux venaient juste de rentrer dans l'euro, quelques mois ce heu, précédemment. Donc heu, les prix là-bas étaient encore extrêmement bas. Donc heu, b on s'est on s'est fait un peu plaisir aussi, du coup avec les l'argent qu'on avait, heu, c'était pratique.
3 semaines. Waouh. D'accord. Oui s Bien sûr. Bien sûr et et et alors, heu, la communication, ça se passait comment? Parce que ce ne sont pas des langues faciles, heu, ces langues-là de de de des pays baltes, heu, c'est c'est difficile.
<chuckles> Et bah, étonnamment, on nous avait dit que ça allait être très compliqué parce que surtout que nous, on travaillait sur ces charpentes-là avec des bah, des élèves apprenants aussi qui venaient de bah, de de là-bas, qui étaient d'anciens justement, heu, d'anciens orphelins
Mmh. Oui.
qui, heu, qui étaient en pleine formation et donc du coup, on nous a dit: «Ouais, vous ça va être compliqué de parler avec eux. Heu, vous allez parler avec le métier, avec les mains, en montrant et cetera, vous allez voir que c'est marrant». Mais en fait, ils étaient extrêmement bons en anglais et heu et heu, ben moi, j'étais p t pas mauvais non plus. Donc en fait, bah, on parlait très bien. Donc il y avait pas trop de problème de communication avec les jeunes. Avec les plus les plus vieux, c'était un peu plus compliqué.
Ah oui. Ouais. Oui, oui, bah c c'est c'est quelque chose qu'on retrouve, heu, beaucoup aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que nous-mêmes, heu, voilà, on a besoin de de de d'améliorer notre anglais parce que ça devient la langue, heu, internationale, hein, heu, mmh, voilà et que les jeunes, heu, bah, oui l ça ça va, heu, après les les plus âgés, heu, c'est un peu plus compliqué, oui.
<chuckles> Oui. En fait, ça ça vient d'un truc tout bête, c'est qu'eux là-bas, ils ont moins accès à la culture que chez nous. Ils ont, mmh, peut-être moins les budgets ou quoi, donc ils ont un peu de films qui sont en lituanien et tout, mais la plupart du cinéma qu'ils ont, la plupart de la musique, heu, et des de des œuvres culturelles, heu, qui viennent, elles viennent, heu, bah, de de de vers chez nous, donc heu, tout est en anglais. La plupart du temps, donc du coup, eux, consomment tout en anglais, du coup, ils ont un niveau d'anglais qui est meilleur. Parce que nous, on a on a la chance d'avoir une, heu, une VF, une version française qui est de bonne qualité, qui est diffusée facilement partout qu'eux n'ont pas forcément.
<chuckles> Mmh. Oui. Ah, bah, bien sûr. Tout à fait, ouais. Ouais. Bien sûr, donc heu, oui, tu tu tu tu auras pas forcément, heu, tu auras la version originale, quoi. Si tu regardes un film, heu, américain, heu, faut que faut que tu apprennes d'accord, et ben justement, puisqu'on parle de culture et que ce plat, heu, raconte, heu, une histoire de pour toi selon de ce stage, de cette communication, de toute cette histoire. Est-ce que, heu, ce qui m'intéresserait justement, heu, y a-t-il justement des tra ou d alors là s'il y a ce plat effectivement qui est une une tradition, heu, culturelle, heu, il y il y j'ai est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être en en musique, en danse? Heu heu, dans la langue, heu, du pays, quoi. Enfin, pour les peut-être, heu, peut-être les jeunes aussi, ils font, heu, comme aujourd'hui, heu, dans certains pays, voilà, on fait encore des danses, des traditionnelles, voilà.
En Lituanie, ouais. Oui. Oui, bah, justement, j'ai une belle anecdote, heu, vis-à-vis de ça. Où on donc on on avait fini notre journée de travail et on voulait aller dans une grande ville, heu, qui était pas très loin parce que le nom était rigolo. Donc heu, dans dans leur langue, on dit: «Caonas», donc on peut imaginer toute pourquoi on rigolait, on était jeune. Donc du coup, au milieu, on tombe sur une ville, un petit village qui s'appelle Kernavė et qu'on savait pas du tout ce que c'était et c'est un centre historique de Lituanie. C'est 1 des anciennes capitales du XIIe siècle. Et là-bas, on est on s'est arrêté parce qu'il y avait une statue de loup en métal qui hurlait à la lune. Elle était immense. Elle devient elle devait bien faire 3-4 m de haut. Elle était s superbe.
Oui. Oui <laughs> Ah. Waouh! Oh! Un loup, parce ah oui!
C'était l'emblème de la ville, justement, il me semble.
D'accord. Donc effectivement, c'est un animal, heu, qui est important et c'est presque peut-être, heu, l ça pourrait être symbolique de la Lituanie puisqu'avec des forêts et des loups, hein.
Oui. Ah complètement. Et du coup, on on voit toutes ces espèces de collines artificielles, ces chemins de ronde, ces anciens fortins un petit peu. Et on se dit: «Mais c'est quoi ça, où est-ce qu'on est tombé?» Donc, on se renseigne et on était tombé sur un, voilà, un endroit de sépulture où il y avait des tumulus un petit peu partout, d'anciennes, hem, dans des ruines d'anciennes fortifications et c'était un village historique. Et au milieu, on tombe le jour, comme par hasard, de ce qu'ils appelaient eux la fête du feu. Donc en en gros, heu, un équivalent de la fête de la Saint-Jean chez nous.
D'accord. Ah ouais! D'accord.
Et donc heu, ils font un énorme braséro avec un un tronc d'arbre planté dans le sol et ils font un feu autour, et on chante et on danse et on boit, on mange, on fête la vie en gros, tant que le le tronc d'arbre n'est pas tombé.
Ah oui, c'est moi, c'est c'est c'est c'est fantastique, heu, et et oui, c'est ça oui, q en plus, tu tu as commencé par le le le plat de de l'arbre et le ga c'est le gâteau de l'arbre et tu finis par un arbre où on fête, enfin, c'est vraiment, heu, s symbolique de de ce pays, quoi.
Oui. Ah bah complètement, et du coup là-bas, c'était, heu, chant folklorique, danse folklorique, heu, beaucoup de chants féminins, des femmes, heu, qui qui chantaient, heu, en chœur, à l'unisson, heu, à capella. Heu, moi, ça m'a ça m'a captivé vraiment. J'étais happé par le moment. Heu, vraiment s'il devait y avoir, heu, une image d'une sirène qui attire un navire, pour moi, c'est ces c'est ces femmes là qui chantent, vraiment.
Ouais. Ah ouais! <laughs> Ah oui, tu te sentais, heu heu, atti attiré, heu, ouais, je comprends.
Ouais, hypnotisé. Ah, mais complètement, elles étaient, heu, je sais pas, elles étaient belles, elles étaient dignes. Heu, il y avait une puissance, heu, une mélancolie dans leur voix. Enfin, c'était extrêmement fort. Tout un un mélange, heu, d'émotions, plus le feu, et cetera. Ça ça ça m'a marqué, je pense que ça m'a marqué toute ma vie.
Ah, s quelle quelle chance tu as eu, ouais. C'est s C'est une très belle expérience, oui, que tu as vécue et et et il y a-t-il, heu, quelque chose va tu te dis tu me dis ça te ça a marqué toute ta vie. Est-ce qu'il y a peut-être, heu, je sais pas qu'une pas une leçon, mais une devise ou quelque chose qui qui que tu as pu en, heu, garder, heu, suite à à cette, heu, merveilleuse expérience, en fait? Ou que tu t'es di dr oui.
Devises ou machin? Je pense que les, mmh, les identités culturelles locales sont très importantes. C'est-à-dire que, heu, par exemple, heu, chez nous, garder les patois, heu, et ce genre de choses, heu, c'est très, très important et ça, justement, c'est ça faisait partie de pourquoi elle chantait en lituanien des chants anciens folkloriques. C'est qu'elle faisait vivre, heu, justement, bah, le patrimoine du passé, et cetera.
D'accord. Mmh. Oui. Bien sûr. Oui, je comprends, heu, de même qu'on a aussi, heu, on on reprend aussi, heu, ces identités-là, heu, en France, mais heu, ça a mis du temps, oui. Comme le Breton, les danses bretonnes, heu, et cetera et ouais.
Oui. Exactement.
Je c'est une très belle expérience, je je te remercie de de de me l'avoir exprimée et de de de l'avoir si bien, heu, commentée, heu, en d entre l'histoire et ton histoire et ça donne envie d'aller en Lituanie, en fait. <chuckles>
Ah bah avec plaisir, hein, ça faisait longtemps, en plus. Bah, merci beaucoup.
Je t'en prie, merci.